Com os americanos funcionou toda vez. Eles toda vez, eles amam. Eh, e eu faço questão de levar lá. Já teve americano que falou: “Ah, por que que você não vende isso? Vende isso, sei lá, no Farmers Market", alguma coisa assim. E aí eu falo: “Não. Eu não sou cozinheira, gente. Não sou de cozinha, sabe?”. E
Uhum. <laughs> Faço pra minha família aqui.
E pra agradar os os os não é? <chuckles> Mas esse jantar de Thanksgiving foi um sucesso. Porque a gente no overdressed aí também, eh a gente ape Eh, eles têm algum algumas posturas diferentes, assim, eh, na casa deles ou na nossa casa. Também já estava mais tempo aqui, já tinha aprendido. Eh, tiveram outras famílias também, porque tinha mais gente na equipe que era da Índia, enfim. Então já não já não era só a gente de uma cultura diferente, de, eh eh, estrangeiros, enfim. Aí
E pra agradar os outros. <laughs> Sim. Uhum. Uhum. Sei. Teve um intercâmbio ali.
Exato, e é. Aí, já foi sucesso, mas
Entendo. E e aí me conta uma coisa, só pra eu entender sobre a sua ansiedade, sobre esses eventos, né. Eh, quando que ela aparece? Antes, quando você tá se trocando na sua casa? Durante o evento? Depois do evento, quando você pergunta: “Pô, será que minha risada foi muito alta?”. Que momento que você acha que é o pico da ansiedade, assim?
Certo. A a ansiedade acontece no convite. <chuckles> Na hora que a pessoa convida. <chuckles> Eu já já Hã. Sim. A hora que a pessoa convida, a minha cabeça já começa: “Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Que que po como é que vai ser? E se rolar isso? E se alguém for malvado com o Lucas, co”. E, sabe, assim? Já fez aquela lista de situações possíveis, tipo ruins, eh, ou boas até. “Ai, se será que eu posso perguntar isso? Será que eu não posso perguntar aquilo?”. Eh, eu já tenho também a lista da de assuntos que a gente não fala de modo algum. Tipo, religião, eh eh, política. Pelo, eh, pelo esse tipo de gafe, graças a Deus, eu nunca fiz. De de eh, porque a coisa pode esquentar, né? <chuckles> Então é no convite que eu já já começo a pensar um monte de coisas, assim. E e
No convite já. Uhum, entendi. Bem precoce assim. <chuckles> Hã. Sei. Uhum. Sei. Ah, não. Política, essas coisas assim não dá, né. Ainda bem, né. Entendo. Aham. E durante o evento não te dá um pânico, uma coisa ruim assim, né?